Se seashell. Ay, hindi siya seashell kasi nakukuha siya sa mga ilog ganiyan lang siya. Siguro nakikita mo na yun yung shell na maliliit, oo. Para siyang talaba or oyster, pero sa ano siya sa tabang tubig tabang siya nakukuha, ayan.
Ah, seashe Ah, sa may malapit ding ilo So, may malapit ding ilog sa inyo. Ah, okey. So, nasabi mo sa tubig tabang. So, may malapit na ilog dun sa inyo din.
Oo. Oo, actually yun din yung isang bonding din namin na parang noon, oo, may kinukuhanan kami. So, parang nagiging way na rin talaga, bonding namin yung pagka pagkain talaga. Minsan sama-sama kaming pu pumupunta sa bundok nangunguha ng rambutan, mga citrus, ah, star apple, ganiyan. Tapos kumukuha kami ng ulam, ayun nga, parang sabi ko kanina nung wala kaming trabaho, no'ng okey pa yung oras namin, yung schedule namin, single pa kami lahat dati. So, parang nagkakayayaan, ganiyan, boodle fight sa dahon. Tapos yun lang yung ano, yun lang yung ulam namin, simple lang, oo, talbos ng kamote na may kamatis at tulya o 'di kaya pritong talong, yun, masaya na kami. Tapos ano, soft drinks, alam mo yun? So parang, oo, ang nostalgic nun. Mm, yung malamig? Ay, perfect, hmm.
Hmm. Punta kayong ilog. Mm. Mhm. Pagkain niyo. Hmm. Sarap, yung yung kasalo na soft drinks. <laughs> Oo, sobrang sarap. Pero kung babalikan mo yung mga, ah, 'di ba 'pag binabalikan yung mga gano'ng alaala, dun mo parang mare-realize na, ah, simple lang din talaga mabuhay noon. Ang simple lang ng buhay, sa sa mga simpleng pagkain, sobrang saya niyo na at tsaka ano, yung mga bonding, ano talaga yun eh, masarap talaga yan sa prob sa probinsya eh, tsaka mas ano, mas katulad nung sinasabi mo na punta lang kayo, kasi ang karaniwan sa probinsya yung mga looban o compound magkakamag-anak din 'yan, 'di ba?
Totoo. Mhm. Oo. Hmm, tama. Oo.

Alam mo mahalaga ang, ah, papel ay or mahalaga ang papel ng pagkain sa amin sa pamilya. Kasi parang yun yung way namin para mag-bonding din. Isa sa mga paraan nung simpleng pagtawag lang na, "Tara dinner tayo." Ganyan, sama-samang mag-dinner. So, ah, kami kasi ng mga pinsan ko ganyan. Mahilig kaming parang magtipon-tipon na kahit walang okasyon. Kumbaga, maisip lang na, ah, sab "Tara salo-salo tayo. Ah, yung dinner niyo sana ngayon baunin niyo na lang. Kain tayo dito sa ano, sa bahay nila ganito si kila tito, sa mga pinsan." Ganyan. So, malaki talaga ang ambag ng tradision kasi yun na din yung way na parang maipakita mo yung pagmamahal mo sa kanila, yun na din yung bonding, ganyan. So, malaki talagang ambag or nai-a ah, naitutulong ng pagkain. Mm.
Mm. Mhm. Ah. Mm. Ah, ganun, mm. Mm. Mm, alam mo kasi nasa kultura na din 'yon ng Pilipino natin, eh, mahilig kasi talaga tayo kumain, eh, di ba? Mahilig din tayo mag-celebrate ng mga simpleng okasyon parang tayo nga yung pinakamadaming sine-celebrate na okasyon, eh, sa buong mundo. Kumbaga pagdating nga lang sa Pasko ilang buwan tayo nagce-celebrate, 4 months? So, di ba, ber months pa lang nagcee-celebrate na tayo. So, agree ako dun sinasabi mo na importante talaga yung pagkain pagdating sa, ah, tradisyon ng isang pamilya. Pero nasabi mo kanina na parang, ah, magtitipon-tipon kayong magkakaibigan sa isang bahay ng kaibigan niyo tapos magdadala kayo ng kanya-kanyang pagkain, ganun ba yun?
Totoo. Mhm. Oo. Mhm. Tama. Mhm. Oo, parang, ah, hotpot. Hotpot ba yung tawag dun? Yung, totluck, totluck, yung oo, potluck. Oo, pwede naman yung hotpot. <laughs> Oh, magdadala potluck, ayan. So, kanya-kanyang dala para at least mai-share yung mas madaming mas madaming ulam, di ba? Mas madaming pagpipilian, mas madaming pagkain kung ganon. Pero mga pag instances din naman na, ah, parang yung isang pinsan ko mag-aaya. So, siya na magpe-prepare ng pagkain, ganyan. Ah, seafood, ganon. Oo, tapos, ah, attend na lang kami dun. So, parang ang share na lang namin is kumain talaga tapos kwento. Kwento ang ambag. Ganun. <chuckles>
Potluck. <laughs> Biglang may pwede naman. Oo, pwede din naman may magdadala ng hotpot, oh, why not? Oo. Hmm. Okey. Mm. Ah, ambagan na lang. Hmm, okay. Kayo bang magpipinsan ay nasa probinsiya o nasa city, lungsod?
Alam mo probinsya. So, okay la okay. Oo, probinsya vibe. So, parang alam mo yung may mga instances dati na nung wala kaming trabaho, so, parang ano pa lang mga simpleng buhay pa lang. Alam mo yung, ah, alam mo talbos ng kamote inuulam namin or di kaya yung tulya, ayan. Tapos mga kamatis, ah
Alam mo oo nga. Hmm. Sarap. Ano yung tulya? Sorry, ano yung tulya?
Shell siya na nakukuha sa sea i di ko kasi alam kung tulya yung tagalog nun, eh. Tulya, oo basta tulya.
<laughs> Anong sea seafood siya?